Caramba. E mas quando quando você faz faz eh, tem esse tipo de sentimento, se você não tem tempo pra fazer o que você está querendo, te dá alguma tristeza, que que acontece?
Se eu não tenho tempo, por exemplo, já aconteceu, eu estar na no trabalho, não me dava para resolver o negócio, eu fico remoendo aquilo e fico navegando na internet, começa a me dar crises de ansiedade que eu tenho que olhar aquilo, pelo menos saber onde tem para eu já deixar preparado para comprar. Sabe quem fica comprando mentalmente?

Sim.
Então assim, foi até que as lojas estavam mais ou menos fe não tão vazias, né, não não estavam cheias. Então eu peguei uma coisinha ou outra. De repente eu vi um o que que era? Ai, meu Deus, o que que era? Que eu já não me lembro, que eu tinha visto na prati
Brinquedo de criança?
Então, eu sou uma criança grande, né? <laughs> Era alguma coisa, ah, não era bem um quebra-cabeça. Olha só como é que é, que eu já não lembro.
<laughs> Uhum. Caramba. É, porque é tanta vontade de comprar coisas que você acaba, às vezes, se perdendo, né.
Um telescópio. É um telescópio. Porque assim
Ah! Sim.
eu acho maravilhoso.